ده حقيقة فعلًا، المنطر بيبقى جميل أوي هناك.
أنت خ آه، أنت مُتخيّل، فأنت مُتخيّل بقى المنظر عامل إزاي؟ كمان في أماكن رُحتها في اتغ اتغدّيت هناك عند أسماك الكَتَعَة، أك أسماك الكَتَعَة دوًا برضه هو مش على البحر أوي هو جانبي شوية، بس بس جميل وطعم الأكل فيه حلو.
تمام. طَب وإيه أكتر الأماكن اللي أنت بتحب تروحها س مع العيلة ولصحابك هناك أصلًا في إسكندرية؟ يعني إيه الأماكن اللي أنت دايمًا لو أنت مع العيلة أنا باروح الأماكن دي، لو أنا مع أصحابي باروح الأماكن دي؟